あの、それこそ多分代々木公園とか、なんかそういったところ、ま、とか多分、そういう、なんか走る人たちが集まるのが、そうやって結構あるじゃないですか。あす多分あると思うんですけど。
うん。 ああ、そうですか。うん。 ああ、はいはい。 はいはい、皇居の周りとか、<laughs> うん、う。ええええええええ。
なので、家の近くかって言われる、ちょっと、そそうでもないっていうのがちょっと、ま、実際あるんですけど。
ええ。 ああ、でもね、お休みの時とかね。うんうん。うんうん。ああ、そうなんですね。ああ、じゃあね、ぜひ、年末ちょっとい一発目みたいなね、<laughs> うん。
あ、そうですね、なんか土日とかにやってるのが多いみたいで。 はい。 そうなんですよね。ただなんか、一人で行くってなるのが、やっぱ一番、なんて言うんでしょう、怖いっていうか、ま、行っちゃえば、多分もうこっち、と思うんですけど、行くまでっていうのがやっぱり、なんか、ま、恥ずかしいっていうか、怖いっていうか、なんか緊張するっていうかなんかっていう、はい。
うん。 いや うんうんうん、そうですよね。 ああ、あ、ほんとですね。 いや、ほんとですね、確かに、なんか仲間に入れてってね、なんか行く行くのってね、子供以来だな、私もそう思いました。そっか、なんかちょっとやっぱりいいっぱ1回、ね、メール挟んだらどうなんですどうですか？メッセージ挟んだらね。
そうなん <laughs> はい。 ああ。 どういうこと聞けばいいんですかね？なんかメッセージで。うーん。うーん。
ああ、そうですね。なんか「興味がああって、なんかこのぐらいです」タイムとか言うんですかね？そういうのってどうなんですかね。なんか「これぐらいで走れるんですけど」みたいなで、なんか「参加出来そうですか？」みたいな。ね、うん。
どうなんですかね？はい。 うーん。 ああ、なるほど。
てって、なんか多分正直、ペースで多分答えていただけると思いますけどね。なんか、あ、ちょっとこれぐらいないと難しいですよとか、逆にね、あ、誰でもウェルカムです、だとね、ラッキーだし。例えばその日に、多分うん、何人かね、いらっしゃるかもしれない、一緒のじタイミここだったら一緒のタイミングで何人か居ますよとかね、教えてもらえればね、一番いいですよね。うん。うん。
うん。 はい。 はい。 ああ、確かにそうですね、うーん。 ああ。 ああ、確かにそうですね。なんか自分が、まず初心者だっていうのを伝えた上で、参加しますとか言ったら、なんか、それを分かった上で、なんかウェルカムしてくれそうな気もしました。
うん。 うん。 ああ、ななんじゃないすか、なんかをここ、いついつだったら、みたいな、なんか教えてくれそうな気がしますけどね。
ああ。 確かに、そうですね。
うん、うんうんうん。

ああ、確かに。ちょっとそこも勇気必要ですけど、なんかちょっと勇気振り絞って
うん。 そうですね。
聞いてみ、っていうのもありかもしれないですね。うん、ううん。うん。
うんうん、そうですよね。そこだけですもんね。あとはね、行っちゃえば多分もう楽しめるんだと思うので、最初ね、うーん。
ま、そうですね。うーん、ま、あとはでもやっぱり個人的にはなんかどういう人たちが参加するのかっていうのも結構
はい。 うんうん。
なんか、大事ってか、自分がなんかちゃんと自然ま、自然体でいられるかって言われるとちょっとあれですけど、なんか安心して参加できるかみたいなのにも影響しそうだなと思ってて。
うん。 ええ。 ああ、ほんとですね。で、割とどうですか？ランナーやらやられてる方って割とね、なんか、そんなに難しくないような気が、なんか、そそれそれぞれっていうかね、チームプレイってわけではないですしね。うん。
うんうん。 <laughs> ああ。あ、ま、そうですよね。ななんか年齢層とか、あ、それこそなんか性別とか、なんか、ん、ね、近いとか、ま、性別一緒とか年齢が近いとかの方が、なんか、いそれこそそのちょっと年が離れた人たちの集まりに参加するよりかは、気持ち的には楽なんですけど。うーん。
うん。 ええええ。 いや ああ、確かに。うん。あ、ほんとそうですね。そのインスタとかでは、その様子は、同じ年代の方みたいなのは伺える感じですか？
どうなんですかね。ま、多分参加している人が毎回違うとかもあると思うので。うーん。
うん。 あ、そうなんですね。ああ、いちいち「やります」みたいな感じなんですか？

見たと思います。なんかだいたい週1とか、多分にしゅうかんに1回ぐらい、あのこういうのやるので、ま、来たい人はここに集まってくださいっていうので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
あ、じゃあ本当にオープンなんですね。別に
そうですね。うんうんうんうん。
行けばっていうことですね。ああ、そうですか。まあね、じゃ、い不安だったら一回メッセージして。ね、なんかそしたらうーん。そうですね。なんかそうね、急に行くのが不安だったら、そっちがちょっと、い一回挟むみたいなね。で、多分そこでだいぶハードルが下がると思いますけどね。
うんうんうん、うーん。 ですかね、やっぱり。うーん。 はい。 ん、まあ。 ああ、そうですよね。いっかい聞いてみてはい、様子もちょっと伺って、で、ま、自分もちょっと初めてなんで、お手柔らかにみたいな感じで。
うん。そこのうーん、そこのね、勇気。 うんうん。そうです。ああ。 <laughs> そうそうそう。そうですよね。だから、ね「大丈夫でしょうか？」みたいな感じだとね。多分「全然大丈夫です」って言ってくし、本当にね、あの本当真剣にやられてるんだったら「いやちょっと難しいと思いますよ」とか逆にね、言ってくれるとおもうん。
はい。ああ。 ああ。 ああ、そうですよね。うんうんうん、うーん。そうですね、じゃ、もうやるしかないですね。そこはもう勇気を出して。
ですね。まずメッセージですね。<giggles> そ、の
まずはメッセージで。で、行く時もまた、それはそれで多分勇気をちょっとね、我慢我慢してじゃないですけど、勇気ひふり絞って
そうですね。 うんうんうん。いや、本当そうですね。第一回目だけが多分緊張する。あとはね、全然、大丈夫なんでしょうけどね。たくさん、同じような方もいっぱいいられね、いらっしゃると思うので。
うーん。 はい。 うーん。

そうですよね。
うーん。 ね。
でもなんか、その、行く行く時にやっぱ緊張するのが一番、<chuckles> なんか自分の中ではストッパーになってそうで、なんどうやったらそこの緊張って、なんか、ま、抑えられるか、うまくマネージできるかなみたいなんて、なんか、ありますか？
はい。 ああ、確かにね。 うんうん。 ああ、なるほど。そこで、例えば、ちょっと参加される方同士で、コミュニティとかはないんですか？
うーん。 多分ないと思いますね。
ああ、そうですか。じゃあ、なんか、もう、すみんなが同じぐらいって思うのがいいんじゃないですか？ねえか、みながみんなが緊張している、みんなもなんかそうそうそうそう、そうですそうです。皆さん同じような気持ちでいるんだって思うと、ね、そんなに、あ、みんな同じなんだ、みたいな感じで。<laughs>
うーん。 ああ、なるほど。 はい。あ、自分だけじゃないんだっていう。ああ。 はい。あ、なるほど。 確かに。 <laughs> みんなきっと心の中バクバク心臓バクバクでみたいなもう、すっごい緊張してるんだろうなみたいなのを、自分以外にもいるっていうのを当たり前だと思ってってことですよね。ああ、確かに。はい。
うん。あ、そうそうそう、そう、きっとね。うん。 うーん、そうそう。うんうん。あ、絶対-と、そうですよね。絶対いると思うし。で、ランナーのってね、やっぱりそう、さっき、あの、グループプレーとかのだと、いな慣れてる人も多分いっぱいいるんだろうけど、そういう、ん、ま、基本的に一人で走る人が多分、ふね、多いんじゃないかなって思うので。うーん。
うーん。 はい。 確かに、はい。 そうですね。
も、何よりも、きねえ、同じ話が合うっていうのがまたいいですよね。
はい。 そうそうですよね。なんか、ちゃんと参加したら、なんか、そこで知り合いとかもできて、なんか、一緒に、こう、ランニングできる友達とかも、なんか、できる気がするので、やっぱりまずははい、ちょっと、あの、メッセージを送ってみて、で、その上ではい、勇気を出してちょっと参加してみようと思います。
うん。 うーん、うんうん。 いや、うーん、いいですね。いや、きっ。 そうですね、メッセージを、 うん。 いや、ぜひ頑張ってきてください。楽しんできてください、そして。はい。ありがとうございました。